Pois é, então, nesse caso, com você, não tem nada errado, só o que tá, de repente errado, é a forma como você tá se doando, porque, você não pode se deixar de lado, né, nenhum CNPJ, vale mais que que CPF, sabe?
Eh, então.
<chuckles> Ainda mais que, a empresa não é sua, e e você não tem a a porque se você tivesse falado pra mim, assim, "Olha, eu estou super esgotada, eu estou trabalhando muito," e me contasse a mesma história, mas falasse, assim, "Olha, mas no final do mês <coughs> compensa muito, porque, o meu chefe valoriza totalmente o nosso trabalho, ele vê, ele recompensa, a gente tem bonificações, premiações, viagens." Porque, às vezes, não necessariamente é dinheiro, mas a gente tem às vezes, férias extra, uma semana de férias a mais no ano. Você está entendendo o q
Hum, não tem isso. O máximo que vai acontecer é, imagina se eu trabalho, num final de semana ai quem dera, imagina, às vezes acontece, de o fim do expediente, ou deixa para fazer no sábado, se for uma sexta feira, a gente faz no sábado, né, que todo mundo está descansado. Só que final de semana, conta 2 dias, mas não, gente só folga 1 dia só. Se a gente fizer 1 hora no sábado a gente, desconta 1 hora depois, não não desconta 2 não.
Um sonho de valsa. <chuckles> Uhum. Trabalhar no sábado. Então, então, assim
<chuckles>
Eh, pelo que eu estou percebendo, do que você está me falando, cara, eh, eles não têm essa valorização do pessoal, é mais tipo, a empresa vem a nós, e o vosso reino, né, nada, né, então, assim, sinceramente já e outra, já é uma coisa, que você já está há 8 anos como analista de projetos, é júnior, né, é júnior, "juninho." <chuckles>
É. Júnior, Júnior, isso que me dói. Juninho, Juninha.
é Juninha, então, assim, eh